La cocina. <laughs>
Ay, superbién. Cuéntame cómo fue eso.
No, sí, sí, sí, maravilloso. No, pues, fíjate que para la cocinada, pues, como que ahí le tuve que que echar un poquito este, eh, esta situación autodidacta, ¿sabes?, <laughs> más que nada.
Okey. ¿Nadie te enseñó?
Sí, no, o sea, bueno, yo aprendí un poquito como que replicando, pero, pues, igual sí, no, en ningún momento fue así como de que: "¿Sabes qué? Nos vamos a poner aquí en la cocina desde la 1 hasta las 4 de la tarde y vas a aprender a cocinar". No. O sea, <laughs> en mi caso, sí fue más como que, este este tema más autodidacta, ¿no?, más como que de de aprender por mi cuenta. Eh, y bueno, pues déjame te cuento.
No. Okey. Okey. O sea, ¿en tu casa, con tu mamá, no?
Sí, no, no, o sea, pues, mi mamá, pues, obviamente, andaba por ahí, pero, pues, no, no aprendí como tanto con ella. Ya, pues, después.
No es que tú fueras y te le pegaras y le preguntaras: "Oye, ¿qué le echaste?" No.
Sí, no. No, no, no. <chuckles> Ya eso fue como que ya un poquito ya ya después influyó esa parte, pero como que a principio en mi primer acercamiento, eh, sí, nada, o sea, no, no fue de preguntar algo por el estilo, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó este <chuckles> esta situación a mi vida? Ujú.
Ese momento, ajá. ¿Qué recuerdas de ese primer momento?
Pues fíjate que, eh, yo, eh ,ingresé a la preparatoria
Okey.
y, pues, desde que ingresé a la preparatoria, ingresé en el turno de la de la tarde. Yo entraba a la prepa a las 2 de la tarde y salía hasta las 8. Entonces, en este caso, pues, toda la mañana me la pasaba en casa, ¿y qué pasaba aquí? Pues, mi mamá no estaba, ¿no? O sea, mi mamá sí iba a trabajar. Así que, pues, yo me tenía que quedar ahí en casita, pues, como que haciendo de que mi tarea o cosas que me hicieran falta en la mañana, y, pues, ya, de repente, pues, como que agarrar esta parte de de lavar los trastes o hacer algo por el estilo. Entonces, pues pero, no, también, o sea, de cierto modo, a veces mi mamá, pues, sí, ¿no?, sí me dejaba me dejaba como que la comida hecha o me decía o de lo que cenábamos anteriormente, una noche anterior, pues, sí, era de que no, pues, recaliéntalo, ¿no? Pero, ya, ¿qué va pasando?
Okey. Okey. Ajá. Sírvete, ¿no? Caliéntalo. Ujú.
Pasa un poco el tiempo y, pues, bueno, también aquí en esa situación, ya, de repente, yo tenía ahí como que dinero, a veces guardado y cosas, y, pues, a lo mejor, y compraba algo en la calle, ¿no?, a veces, porque, pues, igual como que ya no se me antojaba mucho lo de la cena, yo qué sé.
Ujú. Ujú, ujú.
Pero, pues, pasa un poco el tiempo y ya es donde empiezo a decir de que: "¿Y si me hago yo hoy algo?"